Ừm. Thực nghe bạn kể thì cũng muốn qua Nhật học và mẫn cũng muốn có một người bạn như Haikana quá. Thì không biết là sau lần ấy thì còn có một người nào mà tính cách, ơ, giống như bạn Kana nữa không? Và nó, kiểu như là, nó thay đổi bạn về ấn tượng đối với người Nhật hông? Kiểu như, ở đâu xì cũng sẽ có người này người kia, không phải cứ người Nhật Bản là sẽ, ơ, hướng nội, ít nói á.
<chuckles> Ờ. Đúng. Ừm, thì thật ra thì nói chung là ngoài cái bạn Kana này ra, thì cũng có một thầy. Ờ, thầy ấy thực ra là thầy chức to lắm ấy, thầy là thầy hiệu trưởng thì phải. Thì ban đầu ấy, các bạn biết là, kiểu, ừ, kiểu, thầy hiệu trưởng thì nói chung là thầy thì rất là, kiểu, gia giáo không? Thầy rất là, kiểu, giữ chừng mực các thứ với cả học sinh ấy, nên là nói chuyện các thứ ban đầu thì mình thấy thầy cũng, kiểu, tốt tính, thầy cũng hay cười nhưng mà nó vẫn có một cái, ờ, chút gì khoảng cách, đấy. Nhưng mà, ờ, nói chung là sau một số những cái buổi định hướng, buổi làm việc các thứ đi, thì cũng bọn mình cũng có thời gian để trao đổi với thầy thêm. Thì là thầy cũng kể là, ờ, thầy có vợ có con, có gia đình rồi, xong rồi thầy bảo là "Hôm nay con của thầy đến đây." Thì, kiểu, thầy lôi một cái a, c con thầy ấy, lúc con thầy đến ấy, là, kiểu, một cái em bé con ấy, kiểu, siêu yêu, siêu đáng yêu xong rồi, kiểu, siêu trắng trẻo các thứ luôn ấy, ừ, là con của thầy luôn. Xong rồi lúc đấy thì, kiểu, <tsk> ôi, mình thấy, kiểu, ôi, sao mà thằng bé nó nó đáng yêu mà trông nó, kiểu, như một cái con cún như này, nó dễ thương quá, thế là mình nà mình mới kiểu định khen. <tsk> Nhưng mà cái vấn đề là tiếng Nhật ấy của mình nó siêu tệ, mình, ờ, mình mình không mình mình không nhớ ra được cái từ để khen nó là cái gì ấy, kiểu, mình không nhớ dễ thương ấy. Xong rồi tại vì bạn biết không? Kiểu, mình rất là thích đồ ăn các thứ, mình rất là hay trải nghiệm đồ ăn ở bên Nhật, thế nên là mình nhớ được một cái từ. Đấy là khi mà nói về đồ ăn đó, mà mình thấy nó, kiểu, nó ngon ấy, thì là oishii, đúng rồi. Và xong đấy lúc đấy thì trình không hiểu sao là mình cũng khen, mình lại bảo là con thầy là là, kiểu, oishii, ấy. Xong lúc đấy, kiểu xong lúc đấy, kiểu, mặt thầy buồn cười lắm, thầy, kiểu, cứ cười cười suốt cả cái buổi hôm đấy. Xong rồi mình cũng, kiểu, eo ơi, mình nói câu đấy xong mình thấy nhục kinh khủng. Mình cũng không dám không dám nhìn mặt thầy luôn, đấy. Nhưng mà sau quả đấy, cuối cái hôm đấy, mình nhớ là thầy mới, kiểu, cũng thầy bế con, xong thầy cũng chuẩn bị về. Xong tự dưng thầy thầy ra, thầy trêu trêu mình ấy, xong thầy bảo cái gì mà, kiểu: "Có có ngon không? Có muốn ăn thử con thầy con trai thầy không?" Xong rồi eo ơi! Lúc đấy thầy, kiểu mình, kiểu kiểu, gọi là, cảm giác là nhục gấp đôi ấy, cảm thấy, kiểu, buồn cười vãi. Mình lúc ấy mà lúc đấy mình cũng, kiểu, thấy là rất là sốc luôn ấy. Mình cũng không nghĩ là cái thầy thầy hiệu trưởng, gọi là, rất là nghiêm túc, và rất là mẫu mực của của bọn mình ấy lại đi đùa với mình với cái câu như thế. Thế là mình cũng thấy nó nó là một cái gì đấy khá là hơi bị đáng nhớ đấy.
Ừm. Đến hiệu trưởng luôn hả? Ừm, mình biết. Con của thầy hả? Ờ. Ừm. Hông biết không biết bể khe, <chuckles> hông biết câu để khe. À. Oishii. <chuckles> Ờ, đúng rồi. <chuckles> Ờ. Ngại chết mất. <chuckles> Ừm. <chuckles> Trời ơi. Ừm.

Bây giờ học c một cái học cái môn, như kiểu, cổ ngữ ở bên Nhật gần các thứ ấy, xong rồi, kiểu, chán quá, thế là tự dưng bạn đấy bảo với thầy là, OK bạn ấy đưa cho mình đi ra thư viện các thứ gì để săn xem các thứ gì đấy ấy. Thì tại vì mình cũng là học sinh trao đổi thôi, thế nên là họ cũng dễ tính hơn một tí. Ừ, kiểu họ, ừ, ý là với với các các thầy cô
Ừm. Cũng muốn tìm hiểu, đúng hông? Ừm. Kiểu, kiểu, mình cũng mới sang mình tò mò, đúng hông? <chuckles>
Ừ, đấy, thì ý là, kiểu, ban đầu ấy, là mình nghĩ là chắc là cũng, kiểu, đưa ra mình thư viện thăm thú các thứ chơi, đúng không? Xong rồi mãi một lúc đi ra xong bạn ấy mới bảo là "Ê, mày ơi, tao học cái lớp đấy, tao không hiểu cái gì và tao chán quá. Thế nên là tao rủ mày ra đây chơi. Tại vì tao biết là mày là người nước ngoài nên thầy sẽ không mắng đâu. Thế nên là tao mới dám đưa mày ra đây đấy." Thế là lúc đấy bọn mình buồn cười kinh khủng ấy. Đấy là bọn mình, kiểu, cười, kiểu, khùng lên ấy. Xong rồi cuối cùng là ra thư viện ngồi nhìn nhìn mấy cái chữ một tí chán quá. Thế là bọn mình lại lao lao lên trên, kiểu, gọi là, cái tầng thượng của trường ấy, xong ngồi xem, mà ở trên đấy, kiểu, bạn ấy giới thiệu với mình cũng rất là nhiều những cái người bạn Nhật của bạn ấy, mà họ toàn là làm ở những cái câu lạc bộ, kiểu, siêu hay ấy, kiểu, mình không biết là bạn có xem, kiểu, anime, manga không?
Ừm. À. <laughs> Ừm, mình biết, mình biết. Ừm. Mình có, kiểu, câu lạc bộ, ờ, âm nhạc rồi câu lạc bộ anime hay câu lạc bộ truyện tranh gì đó. Thì đó là vài câu lạc bộ phổ biến mà mình hay xem á.
Ờ, đấy. Ối, chính xác. Ừm.